Tu regardes les séries, heu, étrangères avec sous-titres ou en doublage?
Et bah écoute, il y a eu un petit peu genre 2 phases, heu, dans ma vie. Hem, parce que quand enfin il y a il y a quoi 1 ou 2 ans de ça, je suis partie en fait, heu, en Australie. Et donc, on on va dire que mon anglais s'est largement amélioré après ça! <chuckles> Mais, hem, mmh, mais du coup, avant de partir, bah, pour le coup, j'étais jamais partie dans un pays anglophone et cetera. Et heu, et en vrai, bon, je suis hyper cinéphile, tu vois? J'adore regarder des films, j'adore regarder des séries, et cetera. Mais il est vrai que, heu, je les regardais tout le temps en doublage, en fait, tout le temps en français. Même si c'était une série américaine, tu vois? Je regardais tout le temps en français, et heu, et quand la décision m'a prise de, heu, justement partir en Australie, je me suis dit: «Bon heu, il faudrait quand même que, heu, je commence, heu, à m'améliorer un petit peu en anglais, pour avoir des bases, heu, justement quand je partirai là-bas»
Ouais. OK. Ouais <laughs> OK. Mmh d'accord. Mouais. Bien sûr, ouais.
et et donc, bah, j'ai commencé à regarder des, hem, des séries en en VOST FR honnêtement, pour commencer. Heu, pour tu sais habituer ton cerveau juste à écouter de l'anglais. Et, heu ouais, et puis après, ben écoute, heu, je suis partie en Australie, mon anglais s'est largement amélioré. Donc, aujourd'hui, je regarde les séries en VO et heu, franchement, bon. En fait c tu vois, c'est c'est c'est dur parce que suivant les accents des séries, c'est très compliqué à comprendre. Parce que bon les accents ça fait la toute la différence, tu vois? Et, heu, et
Mouais. Oui, bien sûr, ouais. OK. Mmh mh. Oui, bien sûr! Que ce soit américain ou plutôt anglais, c'est c'est pas genre Royaume-Uni, c'est pas pareil qu'américain, c'est ça?
Voilà, ouais! Exactement, et en fait, au Royaume-Uni, tu as plein d'accents différents! Tu as l'accent écossais, tu as l'accent- l'accent irlandais. Heu, moi, je te mets au défi <chuckles> de regarder une série irlandaise ou un film, heu, juste en VO. Sans sans sous-titres. Moi, enfin franchement non non, mais, impossible. Moi même moi qui aujourd'hui, du coup, parle quand même, heu, bien anglais, je pense, heu, c'est impossible pour moi de comprendre. <chuckles> Impossible!
Ouais, c'est vrai. Ouais. <chuckles> Ouais! <chuckles> Je comprends, ouais. D'accord, non je comprends aussi que les accents, heu, peuvent perturber. Mais du coup heu heu, le fait que tu sois passé de la VF heu, brute à à à voilà ce truc de VO plus VOST FR heu, est-ce que c'est dû à ton voyage où tu t'es dit: «Voilà, je je je pars pour l'Australie, donc faut que je performe un peu mon anglais»? Ou est-ce que c'est juste que la VF t'as un peu dérangée? Parce que peut-être le jeu d'acteur était moins bon, heu, tu sentais un petit décalage entre le mouvement des lèvres et peut-être les sons qui sortaient. Est-ce que c'est un peu ça aussi qui t'a dérangé?
Ah ouais! Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, en vrai, quand, heu, quand j'avais l'habitude de regarder que de la VF quand j'étais plus jeune, en soi, je me posais pas tant de questions, tu vois? J en fait, je je je je réfléchissais même pas à: «Est-ce que la VO sera mieux ou pas?» donc, heu, donc je t'avoue que je me posais pas trop la question. Mais ensuite, heu, quand j'ai commencé à regarder en en VO je me suis dis: «Ah ouais, quand même, il y a une sacrée différence». Non mais en fait, tu vois, heu, quand quand tu regardes en VF, hem, il y a des du coup, c'est des, hem, des, heu mince j'ai j'ai le mot en anglais, j'ai pas c j'ai pas le mot en f translation, c'est, heu, traduction, pardon. <laughs> Je suis trop bilingue, excuse-moi! <laughs>
OK. D'accord. <chuckles> D'accord. <laughs> Ouais, la traduction? Ouais <laughs> ouais, c'est ça. Tu en oublies ton français, là c'est pas bon. <laughs>
Ah non, mais je te jure! Et, heu et donc du coup, les traductions en françaises de, heu, séries ou films américains. Heu, bah des fois, en fait, tu as pas tu captes pas le même humour, tu vois? C'est-à-dire que la la blague va être super drôle en version originale et en fait, en français, tu as pas ce petit truc qui fait que c'est c'est super drôle, tu vois?
Ah! Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai c'est vrai que la la traduction des fois est mal faite, heu, peut-être qu'ils traduisent peut-être un peu trop brut et ils prennent pas un peu le le le la la blague en en en soi, ouais.
Beh, c'est ça! Voilà, trop littéral. Exactement! Et du coup, heu et du coup en fait il y a voilà il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis même dans les émotions des personnages, heu, heu, comment ils parlent, comment ils interagissent entre eux, et cetera. En fait, je trouve que quand c'est en version originale, c'est tellement mieux. Tu vois? Enfin, c'est c'est mais que ce soit même pour le français, hein! Parce que j'ai essayé de regarder des, hem, films français en, du coup, en anglais
D'accord, e et Ah ouais tu t'es lancé un dans un autre truc là! <laughs>
heu ouais, je me je me suis lancée en fait mon conjoint, il est, heu il est, heu il est australien, donc, heu, donc il y a pas mal de films, heu, bah voilà en même si c'est un film français, heu, je je suis pas obligée de l'écout de le regarder en anglais, mais bon voilà, bref. «On fait des concessions,» comme on dit! <laughs>
OK. Bien sûr, ouais. <laughs>
Et hem, et pour le coup, je m'en rappelle, tu vois de heu bah du film Intouchables- super film, soit dit en passant- et hem et donc, du coup je l'ai regardé en anglais, mais en fait, heu enfin, tu vois Omar Sy dans le film, il vient un petit peu de banlieue donc tu sais, il a un langage un peu de de banlieusard et heu et et en fait ça, dans la traduction, heu, anglaise tu l'as pas du tout, tu captes pas ça.
Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, du coup tu perds le charme un peu du du du de l'acteur, quoi.
Et beh, voilà! Complètement, mais enfin, tu vois j'étais hyper déçue et et justement, je disais à mon conjoint: «Oh non, mais c'est dommage parce qu'en fait là, la traduction qu'ils ont faite, ça veut pas dire ça, il ne faut pas le prendre comme ça», tu vois? Ouais.
Ah, d'accord, ah oui je comprends, ouais. Et et et et du coup, heu, est-ce que cette, heu, forme de, voilà, de de de quand tu regardes en V O, heu, a avec les sous-titres et tout, est-ce que c'est valable pour tout type de série, c'est-à-dire que si je pe si je prends par exemple, l'exemple de d'une série coréenne, heu heu asiatique, est-ce que tu aimes aussi à la regarder vraiment, je sais pas, en japonais, en coréen, avec les sous-titres en français? Ou alors, dans ces catégories là, vu que c'est pas peut-être une langue qui te parle, ça te dérange pas de regarder en français, peut-être?
Ouais. Mmh. Mmh. Eh beh, non. Honnêtement, heu, pour être honnête, je je regarde en version originale que si c'est français ou anglais. Heu, après tu vois, si c'est une série, ouais, j'en sais rien, heu, hem espagnole, coréenne, japonaise et cetera. Je regarde, heu
D'accord, OK. Ouais. Alors, Squid Game par exemple, tu l'as regardée en français?
Ouais, bah Squid Game, par exemple je l'ai regardée en anglais.
Ouais. Ah! OK, en anglais, d'accord.
Tu vois? Ouais, ouais, je v je vois même plus je regarde même plus en français, je regarde ouais, j'ai regardé en anglais. Ouais, ouais, ouais, mais, heu, mais, non parce que, bah, c'est vrai Non, vas-y dis-moi?
<laughs> OK. D'accord, et et et et et Ouais, et et les sous-titres, heu, est-ce que tu as eu un un un temps d'adaptation? Parce que c'est vrai que certains, heu, heu, ont un un peuvent avoir du mal à à à regarder enfin, à écouter en même temps regarder les sous-titres. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'as pas dérangée, tu t'es habituée plutôt rapidement?
Oui. C'est vrai, ouais. Bah, honnêtement, ouais du coup, maintenant ça fait des années que je regarde avec des sous-titres, donc, heu, donc je me suis complètement habituée. Mais, je comprends que ça peut être compliqué, parce que vu que ton œil en fait est fixé sur le bas de l'écran, hein, carrément, parce que du coup, les sous-titres sont en bas. Heu, peut-être que tu peux louper, heu, des petits détails qui sont dans la vidéo qui passent derrière, tu vois? Et heu, et et et donc, heu, a a je honnêtement, je me souviens pas de si ça m'est arrivé plus tôt ou pas, enfin, je sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui clairement, mon cerveau, il est habitué à faire, heu, à faire le mécanisme, tu vois, du coup entre entre sous-titres et vidéos derrière. Donc, hem, donc je sais en honnêtement, je me rappelle même plus si c'était compliqué ou pas. On met plein
OK. C'est ça. Ah, oui. Bien sûr. D'accord <laughs> et et et et est-ce que tu trou est-ce que tu trouves que c'est une, heu, une bonne technique justement pour, heu, apprendre une langue étrangère, le fait de regarder en en VO, heu, avec des sous-titres en français? Est-ce que pour toi, c'est une c'est une grande facilité, heu, qui permet de de justement d'apprendre la langue?
Mais en fait, il y a 2 salles, 2 ambiances. Je pense que, pour commencer, tu peux regarder quelque chose en anglais avec des sous-titres français, pour en gros habituer ton cerveau à écouter de l'anglais, tu vois? Et à peut-être associer des mots anglais avec du français. Mais en fait, heu, moi, je pense que la 2de étape et qui est franchement encore beaucoup mieux pour, heu, apprendre l'anglais, c'est regarder en anglais, avec des sous-titres anglais.
Ouais. OK. Ah d'accord, ça c'est l'étape, heu, la la 2de étape, c'est ça? <chuckles>
Tu vois? Ouais. Je pense que ouais non, mais clairement, tu vois? Je pense qu'il y a des petits steps. Heu, en fait je pense que tu sais, c'est juste un mécanisme et il faut que ton cerveau, heu, s'habitue à quelque chose, étape par étape et hem et franchement ouais, regarder quelque chose en anglais avec sous-titre en anglais, en fait ç ça fait double hem, double heu, comment dire? Tu a tu apprends, mais c'est ça, c'est double appren non mais, c'est vrai parce que du coup, tu apprends à écouter en anglais et en même temps tu lis donc, tu apprends à lire en anglais. Et tu vois, genre rien que tu vois des fois, heu, toi je sais pas si ça t'arrive, mais heu, tu as tu entends des mots en anglais qui sont compliqués et heu, en fait, tu connais le mot. Heu, j'en sais rien. Par exemple, je vais te donner le mot genr- genre, heu: South tu vois? T-H, heu, 0-U-G machin. Tu sais le truc horrible, là? Et bah en fait, tu vas l'entendre à l'oral et tu te dis: «Mais attends, je connais ce mot», mais en fait, tu arrives pas à mmh, à le visualiser dans ta tête et en fait, vu qu'en sous-titre, tu le vois marqué, beh, tu vas comprendre directement. Tu vois ce que je veux dire?
Double-apprentissage? <laughs> Ah oui. Mmh mh. Ouais. O‑U‑T-H ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah! Ah oui je comprends, oui c'est vrai je comprends ce que tu veux dire, là.
En fait, ça va te permettre de moins buter sur des mots qui sont très compliqués à prononcer, heu, en anglais, tu vois?
Ouais, c'est vrai. Souvent les les mots où faut un peu, mettre un peu le cheveu sur la langue et tout, c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire: «Est-ce que c'est un F, est-ce que c'est T-H, est-ce que c'est G-H?». Donc, c'est vrai qu'il y a cette interrogation qui vient. Et est-ce que, heu, tu as déjà, heu, arrêté une série, heu, parce que tu trouvais le le que le doublage était mauvais? Est-ce que tu t'es déjà lancée, heu, peut-être avant ton expérience en Australie ou peut-être après? Est-ce que tu as déjà regardé une série où tu t'es dit: «Là, heu, je vais regarder peut-être en en VF», allez, pour, heu, pour me remettre un peu dans le bain? Et au final, tu as arrêté et tu as vite changé dans les options? Tu t'es dit: «Non là c'est pas possible».
Exactement. Voilà, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ah ouais! Ouais, mais clairement! Quand, heu, quand j'ai commencé heu bon quand je regardais en en en français au tout début, ça allait. Et en fait, heu, petit à petit donc, j'ai switché, hem, en anglais et en fait il y a des séries que j'avais commencées en français et qu'ensuite, j'ai continuées en anglais et et je pense notamment à l'époque, à The Walking Dead. Heu j'a j'avais commen j'avais commencé à le regarder en français. Et du coup, ensuite, j'ai switché en anglais. Et j'en sais rien, tu vois, genre, j'arrête de regarder pendant 1 ou 2 semaines, parce que bon, pas le temps. Et du coup, je m'y remets et heu, dans les paramètres automatiques, ça me le remet en français. Et en fait, là, j'ai commencé à regarder le truc et je me dis: «Attends, mais là, il y a quelque chose qui va pas». Et en fait, beh, je me rends compte que c'est parce que je le regarde en français, tu vois? Et en fait, c'est c'est tellement en fait, je sais pas. Quand quand tu ne mmh c'était tellement mieux en anglais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme je te disais, c'est vraiment les les émotions, heu, les, heu, les petites blagues, heu, les dialogues et cetera. C'est enfin, ouais, je sais pas, c'est mmh Vraiment moi, je le ressens quand je regarde. Je me dis: «Ouais, OK, là, quand même, je vais continuer en anglais, quoi».
<laughs> Ah! Ouais. Ouais, bah oui. <laughs> Mmh d'accord. D'accord, ouais, je comprends. C'est vrai qu'en en version originale, voilà tu tu ressens plus les émotions, heu, tu as l'impression d'être plus en direct et moins en décalé, heu, par rapport à ce qui est dit et ce que et ce que tu tu entends. Heu, est-ce que, heu, heu, est-ce que tu as pris un un petit temps d'adaptation, comme je le disais au début, pour lire les sous-titres? Est-ce que peut-être des fois tu t'es forcée, heu, à te dire: «Bon, là, heu, j'ai envie de mettre en anglais, mais bon, heu, je vais peut-être voir ce je vais peut-être pas voir ce qui se passe en arrière-plan. Il y a peut-être des des scènes que je vais louper à force de regarder en bas de l'écran»? Est-ce que tu t'es déjà dit: «Bon, allez, tant pis, je vais re je vais regarder en français, parce que voilà il y a il y a peut-être des beaux paysages, il y a peut-être des trucs à voir, que je vais louper justement à cause des sous-titres». Est-ce que tu as déjà eu un peu cette réflexion?
C'est important. Mmh. Ouais. C'est ça, ouais. Mmh mh. Mouais. <chuckles> Eh bah, non. En fait j'ai dé j'ai déjà eu cette réflexion, mais pas dans le sens où tu le dis, en mode: «Je vais remettre en français». En fait j'ai eu cette heu réflexion en mode: «Bah je vais enlever les sous-titres mais je vais quand même regarder en anglais». Tu vois?
Ah d'accord! Ah oui, OK. D'accord.
Donc, en fait, je me retrouve à regarder un film, heu, ou une série, hem, en VO, bah du coup anglais sans sous-titres.
OK.
Et pour le coup, bah, là, c'est ouais, là, du du coup je j'avais commencé en disant: «Le la 1re step c'est, hem, c'est regarder, heu, en français avec des sous-titres anglais, ensuite regarder en anglais avec des sous-titres anglais» et tu vois, la 3e step c'est vraiment regarder qu'en anglais sans sous-titres. Mais voilà enfin comme je t'ai dis là, même moi j'ai j'ai du mal, parce que en vrai ça dépend justement des accents et cetera. C'est très compliqué et heu mais en plus ça m'arrive souvent, parce que tu vois quand j'ai quand je suis partie en Australie justement, heu, comme je t'ai dit moi je suis une grande cinéphile donc j'allais beaucoup au cinéma, heu, en Australie, heu, et pour le coup, là-bas, ils n'ont pas de sous-titres. Enfin, tu vois c'est en VO, c'est anglais, parce qu'ils parlent tous anglais! Donc du coup donc du coup, j'allais au cinéma et je regardais que les films en anglais. Heu, franchement il y a des fois, je pense que j'ai j'ai pas compris peut-être 80 % du film hein. Mais bon et le truc <laughs> j'ai passé un bon moment, les images sont belles! <laughs>
Ah! D'accord. Mmh mh. OK. Bien sûr, ouais. <laughs> D'accord. Mais bon tu as passé un bon moment, c'est l'essentiel. <laughs> Et et et du coup, heu, j'ai une petite question, un peu d'ordre, heu, personnel, un peu. Est-ce que quand tu, heu, quand tu regardes une série, est-ce que tu préfères la regarder seule, parce que tu te dis: «Voilà déjà que c'est en anglais, en plus il y a les sous-titres donc il faut que je sois un peu concentrée»? Ou alors ça te dérange pas de la partager avec quelqu'un, mais tu te dis: «Peut-être que cette personne va commenter ce qu'il voit, du coup je vais perdre un peu le fil parce que je dois lire en même temps»? Est-ce que tu as déjà eu un peu ce truc de te dire: «Bon, voilà, je t'aime bien, mais voilà, j'ai envie de regarder seule pour être plus concentrée», est ce que tu as déjà eu ce truc là?
<chuckles> Mouais. Mouais. Mmh. Mouais. <laughs> Enfin en vrai, il y a des séries, heu, tu vois bon là pour le coup je vais prendre l'exemple de mon conjoint, hein. Hem pour le coup, il y a des séries, heu, que moi j'aime et lui il aime pas du tout, donc je vais les regarder toute seule. Mais, pour le coup, l'avantage d'avoir un conjoint qui est, heu, bah, qui est, heu, anglophone en fait, c'est que quand je regarde des, heu, des séries ou des films, heu, en en VO même sous-titré anglais, il y a toujours des mots que tu comprendras pas parce que ton vocabulaire parce que tu es pas natif, donc ton vocabulaire tu il est pas à cent pour cent. Enfin, tu vois, il y a il y a toujours des mots que tu ne comprends pas. Et du coup l'avantage, c'est que je peux poser moi des questions en direct. Donc, tu vois, je vois un mot que je comprends pas à l'oral, que je comprends pas à l'écrit, bah du coup je lui demande: «Ah mais ça, ça veut dire quoi?» <laughs> Donc, du coup oui j'ai mon re j'ai mon interprète.
Ouais. Mmh mh. Ah oui! D'accord. Ouais. D'accord! Ah oui, je comprends. Ah oui, je vois, tu as tu as en fait tu as Google Traduction, heu, à côté de toi, quoi! <laughs>
Ouais. Exactement, j'ai mon interprète, heu, juste à côté. Donc en vrai ça me dérange pas ouais de de, hem, dans l'ensemble de regarder des séries ou des films, heu, avec quelqu'un et du coup avec mon coinjoint mon conjoint en particulier.
<laughs> OK! O OK. Et et et rapidement, est-ce que, heu, voilà dans dans les grandes villes un peu comme Paris il y a il y a des cinémas qui sont exprès en sous-titre, c'est-à-dire qu'ils sont en VO sous-titrés français? Heu, voilà, c'est-à-dire qu'il y a il peut y avoir des des films qui sont pas du tout en français, heu, dans Paris, par exemple, peut-être dans d'autres grandes villes. Est-ce que toi, heu, tu as tu as déjà fait le déplacement, heu, voilà, dans un cinéma peut-être un peu plus loin de chez toi, pour justement profiter de cette version originale?
Au contrai Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que ça se fait de plus en plus en France maintenant, de mettre la version originale des films, heu, en anglais. Enfin, heu, dans les cinémas, pardon. Hem, donc, heu, donc ouais, ouais. Moi ça m'est déjà arrivé avec mes frères, heu, de me dire: «Allez on va au cinéma, puis on le regarde en VO, heu, sous-titré français», en général. Mais, heu, mais voilà, ouais, ça m'arrive. <laughs>
OK. D'accord. Ouais. Ah bah trop bien! D'accord. OK. D'accord, OK! Bah écoute je te remercie beaucoup d'avoir répondu à à toutes mes questions. C'était un plaisir de t'écouter justement, heu, pour voir comment tu partages ces séries étrangères.
Merci à toi! <laughs> Merci!